Bạn ơi, thật ra là, kiểu, cái công việc của mình nó cũng khá bị bận ấy. Cho nên là, ừm, nếu mà nói về câu chuyện ăn uống đi, thì bản thân mình là một đứa ăn, kiểu, ăn đồ ăn ở ngoài, những cái đồ mà đồ ăn nhanh, rồi đồ chế biến sẵn các thứ ấy. Mình cảm giác là mình ăn rất là nhiều. Nhưng mà, ừm, cá nhân thì mình, ừ, mình cũng biết rằng là cái đồ chế biến sẵn đấy nó nó không tốt đấy bạn. Nếu mà ăn nhiều quá thì có khi cũng không tốt, kiểu, dạng có thể là nó thừa dinh dưỡng hay là thừa dầu mỡ hay gì gì đấy.
Ừm. Ôi, thế á? Ừ.
Nhưng mà nói thật với bạn nha, mỗi lần, ừ, nhìn thấy là, ừ, đồ ăn chế biến sẵn các thứ ấy, mình khó từ chối ấy bạn ạ. Tại vì mình cứ nghĩ rằng, ờ, cái này nó sẽ nhanh ấy, nhanh nhanh chóng chóng, ăn nhanh nhanh để có có thời gian làm việc. Nói chung là mình ăn, kiểu, ừm, mì gói này, rồi đồ ăn nhanh, những những đồ mà, kiểu, đông lạnh này kia, hay là mấy món là tiện lợi bán sẵn ở ngoài siêu thị ấy. Đấy, là mình hay lựa chọn lắm. Ừ, tại vì nó nhanh này, rẻ nữa bạn ạ. Và quan trọng là không phải suy nghĩ xem là, ờ, bây giờ hôm nay ăn gì, hôm nay nấu gì ấy, rất là mệt. Nhưng mà đấy, mình mình bây giờ mình cũng đọc nhiều báo, người ta kêu rằng là những cái đồ chế biến sẵn như vậy nó không tốt cho sức khỏe ấy bạn. Thế là mình cũng nghĩ là chắc bây giờ mình cũng phải đổi thói quen ấy. Nhưng mà mình cũng muốn biết rằng làm sao để mình có thể giảm cái cảm giác mà phụ thuộc vào đồ ăn chế biến sẵn như này ấy bạn?
Ừm, thế á? Ừm. Ờ, thế á? Không nhận luôn ấy. Ừm, rồi á. Ờ, trời ơi. Đầu tiên ấy là cũng rất là may mắn là bởi vì bạn đã nhận ra được cái vấn đề này rồi nha. Coi như là bạn đã không muốn chìm sâu vào cái việc là ăn đồ ăn sẵn nữa, thì đây cũng chính là một cái điểm khởi đầu rất là tốt rồi ấy bạn ạ, chỉ cần là có thêm một chút cái động lực này, một thêm một chút cái sự kỷ luật nữa thôi là mình nghĩ là bạn có thể là dần dần là từ chối nó được ngay đấy. Thế nhưng mà cho mình hỏi thêm một chút về cái thói quen ăn uống của bạn nhá. Thế bây giờ bạn để ý xem là thường á là bạn sẽ ăn những cái đồ ăn chế biến sẵn như thế là khoảng bao nhiêu lần trong một ngày ấy? Với lại thường có cái khung giờ nào cố định mà bạn cảm thấy là bạn sẽ hay ăn nhiều nhất không?
<laughs> Trời ơi, đúng á. À. Ô kê. Ừm, được nè. Ồ, vậy nhé. Ờ, được.